آآ، عايز أقول لك ال الفترة دي أنا داخل يعني أو بقيت كده في مرحلة صعبة، آآ، وحاسس كده بشوية إرهاق بصراحة، فقُلت آجي أتكلّم معاك وأطلب نصيحتك لأن أنا باحب نصايحك جدًا. آآ، خير إن شاء الله، ملخَّص الموضوع إن أنا خلاص يعني <chuckles> يعني بقيت أب ل لأول مَرّة
إيه خير؟ ألف مبروك.
الله يبارك فيك، آآ، بقيت أب لأول مَرّة و ويعني إحساس إحساس صعب شوية إن أنا يعني من single لمتزوج ل لأب يعني <laughs> لأول مَرّة، الم ال ال الموضوع حاسس حاسس كده إن ال إن إن أنا مش قدّ المسؤولية أوي، حاسس إن الموضوع ممكن ما يبقاش سهل عليَّ، حاسس إن الموضوع هيبقى صع هيبقى صعب خصوصًا يعني من ناحية المصاريف، من ناحية الاحتياجات بتاعة البنت، من ناحية الماديات، يعني آآ، أ المفروض أعمل إيه؟ أساعدها في إيه؟ آخُد إيه، آخُد بالي من إيه؟ الحاجات دي كلّها جديدة عليَّ فحاسس كده ب ب إن أنا مش في أحسن حالة. أكيد، أكيد أهو معاك، آه.
<chuckles> أكيد. <chuckles> تمام. بالراحة، بالراحة إهدى. <laughs> بُصّ يعني هو واضح جدًا، واضح جدًا إن أنت فعلًا حاسس إلى حدٍ ما ب آمم، مش هنقول بهلع بس حاسس إن الموضوع كبير، وده إحساس طبيعي جدًا بييجي لكل الناس مع أول مولود بييجي، لأنك بتبقى حاسس إن دي حاجة جديدة، عارف اللي هو في في خوف جديد، في مسؤولية جديدة، في حم في كائن جديد مسؤول منك بنسبة 100%، يعني كمان بيختلف الطفل عن الزوجة بإن أنت حاسس برضو إن الزوجة في الأول وفي الآخر هو شخص كبير عاقل ممكن إن هو بالضبط.
آه طبعًا، يعني إن غير دلوقتي، غير دلوقتي معايا عيّلة صغيّرة وما اعرفش عنّها أي حاجة، آه.
بالضبط، بالضبط، فإحساسك ده طبيعي جدًا. طب قُل لي كده ال يعني أنت ذكرت الماديات وذكرت برضو يعني أنت ذكرت حاجات كتيرة أوي مع بعض، فادّيتني إحساس بالهلع. الهلع ده جاي لك بسبب إن في ناس خوّفتك والّا بسبب هو ده إحساس جالك بمجرد إنك قابلت المولود الجديد؟
إمم. لأ، هو الإحساس جالي بمُجرّد ما قابلت المولود وإحساس إنه هو مسؤول منّي من كل حاجة، إحساس إن أنا مسؤول مسؤول يعني آآ، يعني مسؤولية مادّية مسؤولية نف يعني معنوية، نفسية، آآ كل حاجة بقت مسؤولة منّي هي يعني سواء البنت والّا والدتها، آآ، فأنا حاسِس كده إن الموضوع بقى لإن حِمل زيادة شوية خصوصًا أكيد ال المصاريف أنت عارف يعني إن الد غالية شوية وها وهي برضه ممكن تحتاج حاجات ممكن ما ت ما ما أقدرش يعني. وبرضه ال السوشيال ميديا موصّلة لي حتّة إن الدنيا غالية وإن الأولاد بيصرفوا وأنا خايف إن أنا ما أقدرش أكفّيها والشُغلانة بتاعتي اللي أنا شغّالها يا دوب مثلًا ب بادفع الجمعيتين اللي معايا ومش أكتر من كده، آآ يعني يا دوب بتبقى ماشية على الز بالزق يعني، زي ما بنقول كده.
مفهوم. أكيد. اهم. <chuckles> فاهمك. طَب أنت الإحساس اللي عندك ده خلّيني أقول، هل في حاجة أنت بتحاول إنّك تعملها تطمِّنك شوية أو حتّى تحسِّسك إن أنت يعني لأ، أنت مِكَبّر الموضوع شوية أو محسِّساك إنه لأ، ما هو يعني أنا لا أول ولا آخِر واحد يبقى عنده طفل والّا بتعمِل إيه بالضبط؟
إمم. أنا عن نَفْسي الفترة دي بافكّر على قد ما أقدر إن لازم ألاقي دَخْل زيادة علشان آآ أحاول أكفّيها أو أكفّي الأسرة عمومًا. إنّما بخصوص إن أنا لا أول ولا آخِر راجل أو واحد خلِّف، أنا فعلًا مش أول ولا آخِر واحد خَلِّف، بس كل واحد مشكلته بالنسبة له بتبقى كبيرة شوية. ي بيحِس كده إن دي أكبر حاجة أو أكبر عَقَبة معاه. آآ فتفكيري الفترة اللي جاية إن أنا عايز أتحوِّل أو أنا عايز أشوف أي حاجة part time أشتغل بيها على نَفْسي. أي حاجة part time أشوف آآ آآ أشوف ال إيه يعني إيه اللي أنا هاقدر أعمله، إيه اللي أنا هاقدر أقدِّمه لنَفْسي، إيه اللي أنا هاقدر أشتغل عليه؟ عايز أتعلِّم مثلًا مهارة جديدة علشان آآ أشوف أو أشتغل شُغلانة تانية، لإن أنا حاسِس إن أنا لو اتحسِّنت ماديًا ،ممكن كل الهَلَع ده يروح. لإن الس السعادة المادّية أو الاكتفاء المادّي، هيساعد على حاجات كتيرة جدًا، إنّها لو تِعبِت أودّيها المستشفى بسهولة أحسن مستشفى، احتاجت أي ملابس أجيب لها أحسن ملابس، آآ الحاجات دي كُلّها مش هاعرف أعملها الصراحة بمُرتَّبي الحالي ويمكن ده اللي مخلّيني حاسِس بضعف كده ومخلّيني حاسِس ب بإن أنا م مش ق مش قد المسؤولية أوي أو الموضوع ممكن يُقَع منّي.
دي خطوة كويسة. <chuckles> صحيح. تمام. كويس. آه. تم بُصّ، هو طبيعي جدًا إحساس ال خلّينا نقول مش العجز بس الإحساس بالضيق اللي أنت حاسّه ده بمجرد بسبب الاستقرار المادي، أو بسبب التحدي المادي اللي أنت داخل عليه مع وجود طفلة، وبَعد كده حتى لمّا هتكبر شوية هتبقى محتاجة تخش مدرسة، والمدارس دلوقتي فعلًا بقت مكلّفة، فده مفهوم جدًا، فخلّينا ناخد الشِق الأول المادي اللي أنت مركز عليه أوي، بعد كده ممكن نتكلم في الشِق التربوي اللي أنت برضو خايف منه وذكرته قبل كده. فخلّينا الأول نتكلم في الشِق المادي، أنت واخد خطوات ممتازة بإنك دلوقتي بدأت إنك تدوّر على إيه المهارات الجديدة، المستقبل بيبقى موجود فيه إيه، ومركّز برضو على إنك تزوّد من دخلك، فهل أنت مثلًا جربت إنك تبدأ ت آمم، يعني تنضم للحاجات اللي ممكن إنك تبيع المهارات العملية بتاعتك في شكل بقى شغل عمل حُر زي الfreelancing وكده، والّا أنت لسه مركّز أكتر على إن أنت تُصقل المهارات اللي ينفع تستخدمها في المجال ده؟
تمام. آه فعلًا، أنا ف فكرت أوي في موضوع الfreelancing ده أو وعايز أبدأ فيه، وعايز أشوف أنا المفروض أبدأ منين، يعني دي حاجة أنا عايز أعملها وعايز الفترة الجاية أبدأ إن أنا أشوف مجال مثلًا أو بيقولوا كده إن في بعض المنصات على الإنترنت بت ب بمجرد ما تذاكر مثلًا التعليمات بتاعة المشاريع بتاعتها تقدر بقي تشتغل عليها ب ب وتقدر تحقق منها فلوس كويسة، أو على الأقل فلوس تسندك كpart time يعني غير شغلك الأساسي، ده أكتر حاجه بافكر فيها آآ يعني أو خطرت في بالي علشان أقدر أزوّد الدخل المادي، لكن أعمل كده إزاي ه هاروح هاروح فين هابدأ منين، آآ، هل هانجح والّا لأ في الموضوع ده، هل هاعمل فلوس في الأول والّا لأ؟ الموضوع هيفضل <sniffs> هيفضل مكمّل كده بال بالصورة اللي أنا فيها؟ دي حاجات كتير مخلّياني مش آآ، مش قادر أتأكد إذا كُنت هانجح في موضوع إن أنا أقدر أزود دخل إضافي عشان أقدر إن أنا أقوم بدوري كأب كويس، يمكن ده يكون الم الم يعني ده اللي أنا باواجهه دلوقتي.
تمام. ده حقيقي. تمام. طيب هو إحساس الحيرة عامةً بما إنّك لسّه بتحاول إنّك تخُش المجال ده جديد، ده شيء طبيعي جدًا، وفي نفْس الوقت بس أنا عايز أطمنك إنه دورَك كأب هو أكبر بكتير من إنّك تجيب شوية فلوس، تمام، أنت في حاجات كتيرة أوي ممكن إنّك تقدّمها لبنتك، وزي تواجُدك المادي، يعني تواجُدك معاها ودَعمك النفْسي ليها، ده برضه مهم جدًا. يعني هو م م ما تحصُرش دورَك في إنّك مكنة ATM تمام، ف بس مع الناحية التانية مُتفهم جدًا إن إن صورتك كأب جزء كبير منها هو الدعم المالي، والدعم ال ال بال بالفلوس وإنّك تعيّشها عيشَة أنت نفْسك إن هي كانت تبقى أحسن عيشَة في الدنيا، فخلّينا بالضبط.
فاهمك، فاهمك، إن أنا إن أنا احا إن أنا احاول على قَد ما اقدر، يعني ما اركِّزش على الجانب المادي واركِّز على كذا جانب في نفْس الوقت، إمم، إمم، إمم. هاحاول كده.
عشان ما تضغطش نفْسك، م عشان ما تضغطش نفْسك، لإن في الأول وفي الآخر بالضبط، صورة الأب عامةً م ما تحصرهاش في كده لإن أنت عندك كتير إنّك تقدّمه لبنتك. ده من ناحية، الناحية التانية بقى من ناحية ال ال الحيرة اللي عندك بسبب اختيار المجال، خلّيني اسألك هو أنت إيه الحاجات اللي أنت بتحب إنّك تعملها كمهارة مثلًا، زي تصميم الGraphic زي كتابة المحتوى، إيه المهارات اللي أنت بتعرف تعملها أو على الأقل عندك شَغف إنّك تتعلّمها، وحاسس إنّك بتحب إنك تعملها؟
ممكن أتعلّم كذا مهارة يعني م أنا أنا شاطر جدًا في الكمبيوتر باعرف أتحرّك عليه بسرعة، باعرف office كويّس جدًا بكلّ البرامج بتاعته، وباعرف إنترنت كويّس، باقدر أشتغل يعني شويّة آآ يعني Photoshop قليلة، آآ باقرا إنجليزي كويّس بقى كمان باترجم إنجليزي كويّس، ممكن أشتغل transcript كويّس، آآ دي كلّها حاجات ومهارات يعني هي ممكن ال الحاجات الpublic اللي عندي، إنّما ما فيش مهارة معيّنة مسؤولة أقدر إن أنا أغيَّر فيها وإن أنا أعمل فيها كذا حاجة، آآ غير شويّة المهارات اللي أنا قُلت لك عليهم دُول.
حلو أوي. ممتاز. حلو جدًا، خلّينا نبدأ بالمهارات دي، خاصةً إنّك كت آآ يعني ذكرت قصّة الtranscription وبرضو الترجمة، النقطتين دُول أنت ممكن فعلًا إنّك تبدأ تشتغل مواقع كتير عليهم فرص شغل للموضوع ده، ممكن إنّك تبدأ إنّك تشتغل عليهم بشكل مباشر. والنقطة التانية برضو قصّة إنّك شاطر في الoffice والحاجات دي، ده ممكن تبقى خطوة إنّك تبدأ إنّك تدرس للمستقبل بتاعك، بما إنّك بتدوّر على مهارة إنّك تُثقِلها أو علم، ممكن قدّام يفتح لك فرص أكتر، ممكن إنّك تبدأ تجرّب في موضوع علم البيانات والdata analysis والتحليل بتاع البيانات، ده ممكن إنّك تبدأ تهتم بيه، لإنّه هيبقى مناسب جدًا للمهارات اللي عندك، تمام، ف
امم، فاهمك، فاهمك، هاجرّب أعمل كده يعني هاحاول أجرّب، آآ يعني آآ أدخل إزاي مجال تحليل البيانات من شويّة ال ال ال ال المعلومات اللي عندي، أو شويّة الخبرات البسيطة اللي عندي في مجال العمل الحر يعني.
جميل. بالضبط، فده مثلًا من ناحية. الناحية التانية بقى نيجي للشق التربوي، أنت إيه أكتر حاجة مخوّفاك من تأثيرك النفْسي، أو قصّة مسؤوليتك النفسيّة في تطوير بنتك؟
لكن أنا بالنسبة لي ال يعني حاسس إن هي يعني محتاجة رعاية خاصة، آآ يعني، <tsk> من نح من كذا ناحية، محتاجة رعاية خاصة من إن أنا آخد بالي منها، وإن أنا أتابعها في كلّ حاجة، إن أنا ب لمّا هتكبر وتبدأ تتكلّم، أنا الصراحة الحاجات دي كلّها لسّه ما ع يعني ما عيشتهاش لكن ده، يعني ده إحساس جوايا كده، أ أتخلّص منُّه ازاي خصوصًا إن أنا الحمد لله شاطر في حاجات كتير، باعرف اتكلّم كويس باعرف اتعامِل ممكن لو تكّلمت كذا حد يحبّني بسهولة، باقدر اخلّي الناس تحبّني، لكن خوفي من إن أنا داخل على على حد كده منّي يعني باحتاج تبقى حاسس كده إن هو محتاج مُعاملة خاصّة، حاسس كده إن هو يعني أنا خايف أدلّعها زيادة عن اللازم، خايف إن أنا أشِد عليها زيادة عن اللازم لو هي عَملت غلط، عايز ابقى أب وسطي كده حاجة في النُص، ن وده اللي أنا بافكّر فيه.
أها. فهم مش مُبرر. بُصّ هو تخوّفك ده مُبرَر جدًا، وطبيعي جدًا لإن خلّينا نقول الجيل ال المُعاصر دلوقتي، هو جيل مهتم أو بقصّة التربيّة وإن هو مش عايز يطلّع أطفال بعُقَد، وفي نفْس الوقت ما يطلّعهمش زي ما أنت ذَكرت كده اللي هو إنتك تدلّعها بزيادة فتبوّظها، فهي الفكرة في الأول وفي الآخر حاول قدر المُستطاع إنّك بجانب إنّك بتدوّر على الجزء المادي، إنّك تلتحق ب بشوية دورات تدريبيّة، وفي دورات كتير موجودة دلوقتي على الإنترنت وعلى اليوتيوب، في الجزء التربوي، والشَق التربوي، اللي هو إزاي إلى حدٍ ما تبقى أب مُعتدل، وأهم حاجة في الموضوع كلّه إنّك تتصالح مع فكرة إنّك أكيد هاتعمل غلطات، لإن ما فيش إنسان كامل. فحاول قدر المستطاع بس كلّ اللي أنا طالبه منّك إنّك تقلّل من الضغط النفْسي اللي عليك، لإن أنت ربنا رَزقك بنعمة كبيرة أوي، <laughs> فحاول إنّك تفرح بيها وت وت بالضبط.
أيوه حاسس بكده حاسس بكده والله، وعشان كده قُلت آجي اتكلّم معاك، لإن أنا باحب كلامك وباحب نصايحك ما شاء الله عليك بجد فعشان كده يعني عجَبني جدًا كلّ النصايح اللي أنت قُلتها، وكمان عجَبني أكتر اللي اللي اللي أنت قُلت لي إن ما فيش أب في الآخر ما بيغلطش و كلّنا بنغلط حتّى لو كنت أب، آآ لكن أنا هاحاول على قَد ما اقدر ما اغلطش حتّى لو غلطت مش هاجي على مش هازعل من نفْسي أوي، آآ ادّيتني شوية نصايح وشوية تحفيزات كده شجعوني جدًا، مش عارف اقول لك إيه أو اشكرك إزاي، بجد باشكرك جدًا على ال على القعدة الحلوة وعلى النصايح اللي أنت نصحتني بيها انهارده.
لا شُكر على واجب، أنا دايمًا موجود في الخدمة.